Eh, si s truccherà poco, più naturale, dai il trucco naturale va bene. È sempre più naturale.
Eh eh, eh, eh, eh. Sì e sì, ene e secondo me usa, sai cocco cioè come si chiama quella quella crema che, ehm con lo stesso colore della pelle cioè?
È il fondotinta dello stesso colore della pelle. Eh si, perché se stacca troppo stai malissimo, cioè tutto il corpo di un colore e la faccia di un altro colore. Come fai a fare una cosa
Ah, fondotinta, lei usa il fondotinta, sì. sì, sì, sì. <chuckles> Eh. Sì, ma i ma io lo dico, ti giuro, quando lei cioè ho detto, ma guarda, io le ho fatto una foto. E detto, tu dimmi la differenza tra questa e quella adesso. È uguale. <chuckles> Quindi ho detto che tu perdi tempo e basta.
<laughs> Ma non metti ad esempio eyeliner, rossetto, per cui si vede la differenza?
No, non mette il rossetto. A volte mette un lucido labbra, così.
Sì. è perché se metti l'eyeli l'eyeliner e il rossetto si vede la differenza, non ce l'hai sempre.
Eh. Eh, eh, infatti.
Eh, ma quindi a te piacerebbe se si truccasse di più per esempio?
No, no, ma le ho detto: "Guarda che non serve neanche, tu stai bene senza, ma sei uguale.", le ho detto.
Eh, allora. Va bene, va bene così dai.
Eh, eh. Sì, va bene che lei si pettina i capelli, fa così, uhm, vabbè sì e qua i io a volte anche l'aiuto, anche. Magari per sì, sì.
Ah, che bravo che sei. Sì? No, ma comunque eh, sì, le donne poi hanno la crema per il viso, la crema per il corpo. Qualche donne ce ne ha anche troppe eh <chuckles> na' quantità. E vabbè, però hai una moglie curata almeno, dai.
Sì, sì. Ah, sì è vero. E' vero, è vero. Sì, sì, sì, sì. Eh. Ah, sì quello vabbè. <giggles> Quello sì. <giggles> Sì, sì. Infatti questo è almeno il punto positivo.
Positivo. Eh, sì.
Eh, eh.
Ehm, secondo te il lavoro da casa si espanderà sempre di più? Io credo di sì, nel tempo.